Eh, è an è andata così, ma va benissimo.
<chuckles> Probabilmente doveva doveva andare così. Però, ehm, anche quando le cose finiscono con un senso di amarezza, no, le serie TV come i rapporti nella vita, ehm, poi alla fine non so se se se ti rivedi in questa descrizione, però quando passa poi un po' di tempo, no, ehm, qualche mese, magari qualcuno ha bisogno di qual mhmm, qualche anno, non lo so, tendenzialmente s si s ehm, si tende proprio a ricordare le cose più belle, più significative, no, la è vero, cioè la la la parte finale sì, si ricorda, però non ha poi tutto quel valore, no, ehm eh? È successo? E menomale, però da
Esatto. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì, certo. Mh-mh. Sì, sì, sì, è successo. <chuckles> Sì, sì, è successo, ovviamente quando condividi tanto tempo e metti l'anima, mhmm, per tutto insieme a una persona, ovvio che ti riaffiorano ricordi sia belli che brutti.
Eh. Mh.
Ehm, ci sta, è normale.
E poi ti è capitato magari di, mhmm, guardare la stessa serie TV, magari insieme o o insieme, oppure in maniera separata con un'altra persona, ehm, e poi confrontarti sul sul finale e magari ognuno dei due un po' come con i libri, ehm, ognuno dei due l ehm, in realtà legge un finale diverso <snorts> nella nella serie TV o ci vede qualcosa di diver magari per te è stata: "Oddio, tragica, è finita malissimo", per l'altra persona invece doveva doveva finire così? <sniffs>
Mh-mh. Mh-mh. Sì <giggles> Mh-mh, eh <chuckles> <chuckles>